Ich weiß nicht, ob's auch was mit dem Alter zu tun hat. Ähm. Genau, ist jetzt fast 1 Jahr her seit der Diagnose.
Ja. 70 ist eigentlich noch kein Alter, wo man sagt, äh, es muss unbedingt schon zu Ende gehen, sagt man sich irgendwo.
Ne, genau.
Wenn du sagst, er ist, äh, 'n eher so der rationale Mensch, wie würdest du dich bezeichnen dann im Verhältnis? Hat es, ähm
Mhm.
bist du auch eher der rationale Mensch oder bist du eher emotional?